Oye, pues, uso mucho los emojis. Eh, cuando es por por WhatsApp, de pronto como para suavizar ciertas ciertas frases, como si tú le pones cierta expresión facial, de pronto se entiende mejor eso, o se suaviza la expresión. Eso por un lado. Y si no, porque es por escrito una carta o algo así, los el uso de paréntesis me sirve mucho para decir como entre paréntesis: "Lo que quiero decir es". Ajá.
Ah, claro. Ajá. Sí. Ajá. Ah, okey, como un poquito trat te tratas de de no justificar pero de, am, pues sí, de explicar un poquito lo que quieres decir. Ah, okey.
De explicar más, o poner como: "Mira no me malinterpretes, lo que quiero decir es". Como tratar de de hacerlo como si estuviera hablando.
Ajá. Suavizar. Okey, o sea, sí lo haces así tal cual como no tan formal, sino más bien como si estuvieras hablándolo pero plasmándolo en un papel o en un mensaje de WhatsApp. Y sí, yo creo que esa parte de los emojis ayuda mucho, ¿no? Porque tienes una. Sí, exacto, tienes una gran variedad de emojis entonces es como de bueno, al final la carita feliz para que vean que no estoy tan emo tan enojada, ¿no? O o, este, un corazoncito.
Ujú. Exacto. Ayuda, sí, de a suavizar las cosas. Mm. Exacto. Sí sí. O la manita hacia arriba como todo bien. No, no estoy siendo dramática o cosas así.
Ándale, exacto. Sí, eso Esa parte yo creo que ha ayudado muchísimo, ¿no? Este, a tratar de de suavizar, y de de evitar estos malas malos inconvenientes, este, malas, eh, pues interpretaciones. Entonces, eh, pues, qué bueno, qué bueno que tú tengas esta facilidad de palabra de, eh, de decir: "Me expreso mejor así por escrito". Y qué bueno que pues también ya la la gente que te rodea, tu familia, tus amigos, ¿no? Lo entiendan y no te presionen a hablar, ¿no? Entonces, eh, pues, yo te quiero agradecer, eh, el compartirme cómo es tu tu vida e en este sentido, cómo lo has hecho, eh, muy bien y cómo, eh, pues, te ha ayudado, ¿no? A expresar lo que sientes y a no guardarte las emociones. Entonces, pues, muchísimas gracias. La verdad me encantó, eh, conversar contigo el día de hoy y esperemos que se repita pronto.
Mm, sí. Tal cual. Ujú. Total. Totalmente. <chuckles>